Qu'est-ce qui pour toi fait, heu, un bon leader? Est-ce que, heu, tu en as eu heu, enfin est-ce que tu as connu une personne dans ta vie qui, heu, bah, représentait vraiment pour toi l'idéal, heu, d'un leader?
En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma carrière de ce que j'aimais bien, heu, pour que les gens soient, heu, soient des bons leaders en fait à mes yeux, et de ce que j'aimais, heu, pas du tout. Et en tout cas, heu, de des caractéristiques que je trouvais, importantes justement pour être, heu, un bon leader, ouais
Mmh. Mmh mh. Et pour toi, heu, c'est quoi les bonnes caractéristiques?
et Bah en fait, j'ai vu avec le temps qu'il y avait certaines choses qui vraiment me dérangeaient beaucoup et le fait que voilà, pour pour que je puisse moi, heu, trouver que la personne est un bon leader, je pense que c'est important déjà, heu, d'être, heu, d'être inspirant, d'être, heu, un peu irréprochable en tout cas, d'être, heu, de de donner, heu, l de donner l'exemple sur, heu, sur plusieurs sujets. Et heu et que voilà, c en tout cas ces 2 heu, ces 2 piliers-là sont ceux qui me permettent moi ensuite de me projeter et de et de bien aimer en fait ce ce guideur là.
Ouais. Mmh mh. Mmh d'accord et forcément, heu, j'imagine que, mmh, de ce fait, heu, avoir un bon leader, face à toi, heu, ça influence heu ton implication dans dans dans le travail, certainement?
Ouais, j vraiment je me suis rendue compte que quand je trouvais qu'une personne était un mauvais leader, bah j'étais heu, j'avais beaucoup moins de capacités à suivre, en fait, ses idées, beaucoup moins de capacité à me projeter, que j'étais beaucoup moins impliquée, en fait, heu, dans les projets et que du coup, pour moi, heu ouais et puis heu, tu sais, j'ai quand même besoin même quand heu, je suis au boulot, je sais bien que je suis pas là pour trouver des amis heu et cetera, tu vois, on est là au boulot, heu, forcément, on est là pour travailler, et cetera, j'ai beaucoup de mal à suivre quelqu'un quand heu, je trouve qu'il est pas inspirant ou quand je trouve que, tu vois, il est pas à sa place, qu'il y a d'autres gens qui seraient meilleurs que lui, et cetera. J'avoue que je suis assez critique- dans ma tête en tout cas- et que du coup, j'ai beaucoup de mal à à suivre des projets de gens, heu, que je trouve assez quelconques, en fait, ou voire, heu, carrément des mauvais leaders, clairement.
Mmh. Ouais, moins concentrée, peut-être, aussi? Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et, mmh heu, pour toi, un mauvais leader, heu, c'est est-ce que c'est une personne qui manque de, mmh, bah de charisme peut-être?
Ouais. <clears throat> J'ai eu plusieurs cas. J'ai eu, hem, des leaders qui manquent de charisme, donc, clairement, heu, tu sais, un peu les gens qui vont avoir tendance un peu à s'excuser d'être là: «Je suis vraiment désolé. Je vais vous demander de faire ça». Enfin, bon, tu vois, qui sont pas heu, qui ont pas justement ce charisme de porter, heu, capable de porter des grands projets, et cetera, d'impliquer les gens, ou, alors, heu, des gens qui vont, heu, valoriser, par exemple, heu, des choses pour lesquelles, heu, que, moi, je valoriserais pas. Par exemple, heu, qui vont, heu, donner plus de mérite aux gens qui partent tard le soir plutôt qu'aux gens, heu, qui sont plus efficaces, qui partent plus tôt, mais qui ont des meilleurs, heu, des meilleures réussites, par exemple. En fait, je trouve ça hyper injuste et heu, et à par dessus tout, c'est vrai que ce que je déteste et que je trouve qui fait un mauvais leader, c'est les gens qui, du coup, heu, comme ils n'ont ils n'aiment pas le conflit, finalement, heu, terminent par, heu, ne prendre aucune décision, tu vois? Je trouve que c'est vraiment, heu, une des pires choses pour moi, c'est ça.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Hein, hein. Oui. D'accord. Ouais, et il préfère le statu quo plutôt que de, voilà, que de crever l'abcès, en quelque sorte?
Ouais, c'est ça. Par exemple, tu vois, dans l'équipe où travaille mon mari, il y a il y a, heu, un cas comme ça où il y en a typiquement 1 qui fait, heu, 3 fois moins de travail que les autres, qui fait tout le temps des longues pauses, heu, et cetera, alors que les autres sont tout le temps, heu, tu vois, un peu, heu, un peu au charbon, quoi, et en fait, le le manager, le leader, ne veut rien lui dire: «Oui, mais tu comprends, il a 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et cetera». D'accord, mais en fait, à la fin, c'est hyper injuste pour les autres qui, heu, tu vois, heu, 4 jours sur 5 vont manger devant leur ordinateur en 1/4 d'heure, pour travailler, pour être hyper efficace, et cetera, et à la fin, heu, il y a pas tellement de différence, tu vois, sur l'évolution, sur les augmentations, sur le bonus, et cetera. En fait, c'est hyper injuste et de fait, moi, il me semble que c'est des mauvaises décisions et que, voilà, peut-être que et probablement que le reste de l'équipe finira par partir justement par le fait de, heu, ce mauvais leader, en fait, qui est pas capa d'avoir le courage de parler à cette personne et de lui dire: «Voilà, OK, tu as 30 ans de boîte, mais ça te permet pas, heu, de ça t'autorise pas à faire ci, ça, ça et cetera» et du coup, même par équité, par au par rapport au reste de l'équipe, je trouve que c'est vraiment, heu, s s un exemple de mauvais leadership, ouais.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Hein, hein. Tout à fait. Ouais. Mmh mh. Mmh mh, mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh, bien sûr. Beh, alors, heu, personne ne ne se rebelle? Enfin, heu, personne ne va voir, justement, ce leader en lui disant, enfin cette personne, ce responsable, en lui disant: «Bah, heu, heu, il y a il y a quelque chose qui qui va pas?». Heu, il y a il y a pas de il y a pas d'expression, heu, de la part des salariés?
Bah, ils lui disent mais tu vois au final après, heu, année après année, heu, rien ne change donc bon ils sont un peu découragés aussi, tu vois? Heu, c'est un peu bon une fois que tu as dit 3-4 fois quelque chose qui te dérangeait, tu peux pas non plus en parler tous les matins, puis heu, voilà ils sont pas à la cour de récréation non plus. Mais c'est vrai que, heu, bah, d globalement ça entraîne une espèce de démotivation globale de l'équipe parce que, heu, bah, tu sais c'est un peu un cercle vicieux: «Attends, mais si lui il fait pas moi non plus, je vais pas faire» et cetera. Donc, heu, tu vois? C'est s je trouve que c'est vraiment ça donne une vraiment, heu, mauvaise dynamique à l'équipe, alors qu'il y a pas spécialement de raison au départ d'avoir, heu, cette mauvaise dynamique.
Ouais. Moui. Mmh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Et en en allant, heu, bah, taper à la porte de de responsables, heu, bah, au-dessus de de cette personne, heu, il y a pas moyen de faire bouger les choses non plus?
Bah, c'est compliqué en tout cas dans ce cas précis, heu, au-dessus c'est vraiment les actionnaires, heu, le président et cetera qui ont vraiment autre chose à faire que gérer, tu vois, ce type de de petits conflits, on va dire, heu, de bagarre un peu de de cours de récré comme on dit souvent entre nous. Mais de voilà du coup ils sont un peu ils sont un peu démunis et puis, heu, voilà c'est du coup un leader qui a pas forcément, heu, d'écoute pour son équipe, heu, d'empathie tu vois? Qui arrive pas à comprendre que, bah, c'est des choses qui dérangent et qui peuvent être, heu, contre-productives.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais, hem, après, heu, comment, heu, tu expliques que, bah, qu'une personne qui visiblement n'a pas, heu, les qualités requises pour, heu, devenir manager, comment tu expliques que que cette personne, heu, bah, elle arrive quand même à ce poste-là?
<coughs> Bah, là en l'occurrence c'est vraiment un peu, heu, tu sais un truc historique quoi. Il est monté en interne et cetera et heu, justement ils ont pas forcément eu, tous ces gens et j'en j'en connais pas mal autour de nous, qui ils ont pas forcément eu de formation, tu vois? De management, de leadership et cetera. Je pense que ça leur manque et heu, moi j'ai vu dans mon parcours quand j'ai commencé à avoir vraiment des formations de manager, heu, de leadership justement, savoir comment gérer les équipes et cetera. Heu, il y a quand même pas mal de choses à apprendre et même si, heu, tu vois dès le départ tu as ce côté, heu, empathie, que j'écoute mon équipe et cetera, par exemple c'était mon cas. Moi j'avais du mal aussi à à prendre des décisions, heu, managériales et heu, typiquement dire quelque chose de désagréable à quelqu'un, bah, ça fait de toi un bon leader néanmoins, heu, c'est pas un moment facile à passer quoi.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais bien sûr, ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on on t'a appris, heu, justement à, bah, à dire les choses pas agréables, mais de manière à ce qu'elles soient perçues, heu, bah, pas trop mal par la personne qui les reçoit, hein, heu heu, que ça lui permette de, bah, de progresser, heu, d'avancer? On apprend, heu, ce genre de choses?
Mouais, en fait, j'ai eu pas mal de formations qui expliquaient justement, en gros, heu, comment tu pouvais amener les choses à la fois dans ta vie, heu, professionnelle et dans ta vie personnelle pour que, heu, le message, il soit bien compris, tu vois? Heu, c'est que, bah, évidemment, heu, je trouve que c'est plus facile de dire: «Voilà dans» de faire, par exemple, un entretien annuel et de dire: «Voilà, heu», commencer par lister plein de choses positives. Et à la fin dire: «Heu, voilà, bah il y a ces cet axe d'amélioration. Par contre, je pense que tu peux, heu, tu peux t'améliorer sur tel ou tel sujet». Heu, et q même quand c'est moi, je trouve ça beaucoup plus agréable de m'entendre dire, heu, des choses positives avant d'avoir une chose négative, par exemple. Je trouve que ça aide pas mal à faire passer le message. Et puis, aussi, heu, donner des exemples concrets. C'est-à-dire que souvent, notamment dans les entretiens comme ça, un peu annuels, c'est, heu c'était moi dans mes expériences de de manager qui me disait heu: «J'ai l'impression que, heu, j'ai la sensation que». En fait, tu peux pas faire un entretien annuel basé sur juste des sensations. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de recevoir un message, quand on te dit, heu: «Rappelle-toi sur tel projet, tel jour, tu m'as dit ça, bah, voilà, heu, là, j'estime que tu as pas bien agi», et cetera, des cas vraiment, heu, tu vois, factuels. Heu, c'est beaucoup plus facile à justifier, par exemple, que, heu, des sensations parce que la sensation, évidemment, elle va dépendre de la personne. Peut-être que toi, tu as reçu cette chose-là de telle ou telle façon. Alors que baser vraiment, heu, tes tes remarques sur, heu, quelque chose de un fait. Bah, je trouve que c'est, voilà, c'est beaucoup moins ça ouvre beaucoup moins discussions et négociations que juste une sensation.
Mmh mh. Oui, bien perçu. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mouais, ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh mh. <clears throat> Mmh mh. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Mouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé hem, de mmh, heu, bah, peut-être d'avoir donc un entretien, heu, annuel avec, heu, un membre de ton équipe et, heu, que malgré tous tes efforts, heu, cette personne ait mal, heu, perçu, heu, d'éventuels reproches?
Ouais, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé, j'ai même eu, une fois, une fille qui avait pleuré devant moi. Et, heu, c'est vrai que, voilà, moi je suis quelqu'un d'hyper, heu, empathique, hyper bienveillante, heu, tu vois? À chaque fois, enfin, voilà, dans toutes mes é tout chaque fois, tout le monde m'a dit: «Tu es vraiment une manager, heu, bienveillante, hyper à l'écoute» et cetera. Et, là, vraiment d'avoir fait pleurer quelqu'un, je me sentais vraiment très, très mal, en fait, je, voilà, je me suis beaucoup remise en question sur, heu, et voilà: «Est-ce que c'était moi qui avais pas su amener les messages» et cetera? Et, heu, et, du coup, ce jour-là, je lui ai dit: «Écoute, en fait, heu, je pense que là tu es plus tellement en capacité d'écouter, heu, ce que je ce que je veux te dire, donc, bon, bah, je t'ai dit des choses aujourd'hui, si tu veux, heu, on peut en reparler une autre fois où tu seras, peut-être, heu, un peu plus à l'écoute» et cetera. En fait, le lendemain elle est revenue me voir, en me disant: «En fait, tu avais raison, bah, hier, j'ai surréagi parce qu'en fait, il y a ça, ça, ça, ça, ça qui allait pas dans ma vie, heu, personnelle et, du coup, en gros, c'était la goutte d'eau, et heu, du coup, j'ai pleuré, alors que, probablement, si ça avait été un jour où tout allait bien, heu, bon, bah, ça m'aurait beaucoup moins, heu, touchée». Et, voilà, elle m'expliquait que c'était pas forcément, tu vois, heu, lié à moi. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai vu pas mal de cas où, en fait, heu, inspirer les gens et heu, et et prendre parfois des décisions qui sont pas toujours simples, bah, c'était forcément, heu, difficile, quoi, et que la posture du leader, c'est aussi, heu, montrer aux gens que tu es quand même, heu, assez sûr de toi.
D'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh mh, moui. Mmh mh. Mmh. D'accord. Mmh. Ça aurait été différent. Ouais, ouais, bien sûr. Mmh mh. Oui, oui. Oui parce que, comme, heu, tu me disais, que tu étais une personne, heu, empathique, hem, ça ne doit pas être facile, heu, bah, tous les jours, quand même de de d'occuper, en fait ce ce poste, cette fonction, heu, parce que, voilà, tu es empathique et puis, bah, parfois, tu dois peut-être prendre des, bah, des décisions heu, bah, qui qui sont pas agréables, bah, ni pour la personne concernée et et pour toi non plus.
C'est ça, des fois tu es tu te retrouves à justifier des décisions, bah comme c'est pas mon entreprise à moi, tu vois, heu, justifier des décisions avec lesquelles je suis pas forcément d'accord et cetera. Mais c'est vrai que, voilà, la la posture de leader, elle demande quand même de d'être capable d'expliquer des choses, après ça veut pas dire que tu es d'accord avec tout. Mais, heu, justement, dans une de mes formations, on m'avait dit, heu: «OK, imaginez, heu, vous avez jamais fait heu, vous êtes jamais allée en montagne et vous vous dites: "Heu, voilà j'ai 10 000 €, je vais prendre heu, le meilleur guide de montagne, et il va m'emmener, heu, tout en haut de l'Everest". Vous payez ce guide 10 000 €, et heu, il vous emmène et donc vous commencez à monter, vous commencez à monter et cetera. Et puis, à la moitié, il vous dit, heu: "Mais là, heu, maintenant, on va où?". Et là, vous lui dites: "Mais, en fait, heu, j'en sais rien, je t'ai payé pour que tu m'amènes, heu, moi, j'en sais rien, je te suis, j'ai jamais fait de montagne!" et cetera». Et, en fait, il nous et dans cette formation, ils nous expliquaient qu'en fait, quand tu es leader, même si finalement, tu es pas trop sûr de toi, il faut avoir la posture d que les gens puissent te suivre, en pensant que tu sais ce que tu fais, en fait. Alors, que des fois, bah, forcément, comme dans toute entreprise professionnelle, heu, des fois, même toi, tu sais pas quelle est la bonne décision et tu vas choisir d'essayer tel chemin plutôt qu'un autre et peut-être que tu vas te planter. Sauf qu'il faut quand même que les gens te suivent. Et ça m'avait beaucoup marquée cet exemple, dans le sens de, heu, voilà, des fois, toi-même, tu sais pas, sauf qu'en fait, il faut quand même arriver à, heu, ne pas forcément, heu, beaucoup montrer que tu doutes. C'est bien de montrer que tu es pas irréprochable, que tu vois, des fois, toi aussi tu as des doutes, et cetera, mais néanmoins, si tu montres à ton équipe qu'en fait, tu en sais rien, que tu sais pas où tu vas, bah, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de suivre et de s'engager, alors qu'ils savent pas forcément, heu, quel est le bon chemin, quoi.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Mmh mh. O ouais, bah oui, ouais. Aha. Mmh. Mouais. D'accord. Mmh. Ouais. Hein, hein. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, bien sûr, oui, je comprends complètement ce que tu veux dire et c'est vrai que le l'exemple que tu m'as cité est vraiment, heu est vraiment parlant, hein. Heu, est-ce qu'il y a, hem, une, hem, une situation où tu pourrais, heu, remettre ton poste en question, heu, si on te demandait, heu, ben, d'annoncer, heu, bah, je sais pas, une décision, heu heu, contre laquelle, heu, tu, heu, pou pour, heu, pour laquelle tu n'es absolument pas, heu, d'accord, tu es tu es complètement contre? Est-ce que, heu heu, tu saurais remettre ton poste en jeu, heu, parce que pour toi ce c'est c'est tout sim ce serait tout simplement pas possible, d'aller dans ce sens?
Ouais, ça m'est arrivé une fois, en fait, et heu, justement, on me demandait de de justi de de licencier, en fait, toute une équipe. Heu, j'étais pas d'accord avec la décision, en tout cas, c'était une entreprise qui allait délocaliser ailleurs, heu, dans le monde, en Asie, heu, un service qui était fait jusqu'à présent en France. Et, heu, j'étais pas forcément d'accord avec la décision. Bon ça, ça m'était déjà arrivé dans le passé, mais là, en plus, on me demandait de le faire de façon, un peu, à la cow-boy, tu vois, heu des gens qui avaient 30 ans de boîte, ils devaient être partis le mois prochain, heu, tu vois, en respectant pas les préavis, et cetera. Et c'est vrai que, bah, sur le coup, heu, voilà, je me suis dit: «Bah, là, on touche quelque chose de très, très profond, je trouve» et c'était un conflit de valeurs. C'est-à-dire que là, voilà, ça allait trop loin pour moi, d'être la personne qui qui qui répercute des messages avec lesquels, bah, elle ne se reconnaît absolument pas. Ni sur le fond, ni sur la forme, ni sur la façon de faire. Et c'est vrai que, bah, quelques mois après, je suis partie parce que vraiment je je ne me reconnaissais plus et j'étais pas d'accord, en fait, avec ce rôle.
D'accord. Mouais. Mmh mh. Mmh. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Et est-ce que lorsque tu es partie, heu, est-ce que tu as reparlé de cela? Est-ce que tu as expliqué aussi, heu heu, que c'était l'une des raisons pour lesquelles tu partais?
Ouais, j'ai pas mal expliqué, après je pense pas que ça les ait fait forcément changer d'avis, mais c'est vrai que moi, je me suis sentie soulagée de de de changer de de d'entreprise et de retrouver quelque chose qui était beaucoup plus en adéquation avec mes valeurs. Être un leader, ça veut pas dire être un bisounours et dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, que tout est facile, c'est pas du tout ça. Néanmoins, je trouve que, voilà, dans certaines situations, il y a vraiment ce type de conflit, heu, de valeurs, qui fait que, heu, ça devient quasiment invivable au quotidien et que moi, j'ai quand même besoin de me lever le matin en me disant que je sais pourquoi je fais les choses et qu'il y a il y a une raison derrière et que je suis à peu près d'accord avec ce que je fais, en fait.
Ouais. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, et puis, en plus, heu, bah, il est bien de pouvoir, heu, dormir sur ses 2 oreilles, c'est ça.
C'est ça qui me manquait.
Ouais, enfin, j'imagine qu'aujourd'hui, heu, pour toi, c'est enfin, ça va mieux, vu que tu as tu as tu es partie, tu retravailles dans une autre société où, heu, visiblement, heu, les valeurs sont partagées.
C'est ça. Beaucoup mieux en adéquation avec ma vie, effectivement.
Mmh mh. Très bien, eh bien écoute je te remercie beaucoup pour, heu de m'avoir fait part de de ton expérience. Merci bien.
Merci à toi pour tes questions, j'étais contente de partager ma vision, heu, du leadership.